Conteúdo ser confiável, hoje?
Bom, um conteúdo confiável
Uhum.
Eh, vem desde o criador, né, a pessoa que cria o conteúdo tem que ter critérios. Mas, nós sabemos que existem mau atu maus atores, né, pessoas que
Sim.
que querem enganar a internet, pra ganhar cliques, pra ganhar outras coisas, enfim. Né, são golpes.
Sim. <clears throat> Sim, sim tem
Mas, o que que faz um um conteúdo, ser confiável do ponto de vista do nosso ponto de vista, né, nós que consumimos a internet?
Uhum.
Primeira coisa é saber de onde veio, né, e saber de onde veio não signi não significa que é confiável, porque
Sim.
Hã, eu moro nos Estados Unidos hoje, eh, o que passa na CNN é diferente do que passa na Fox News.
Uhum.
Então, o que que é confiável?
É, isso é. Hum, entendi.
Entende? Então, é é uma linha muito tênue, alguém falar assim: "Olha você tem que confiar nos canais no"
Realmente. Você, na no mesmo, ne ne Você fala na na na parte de de de Instagram, na né, nas nessas ferramentas aí, de de internet, que a gente assiste todos os dias ou em televisão?
Não, eu tô eu tô eu tô eu tô dizendo eu estou dizendo a televisão e tudo da televisão vai pra internet, né? Então, assim um âncora da da CNN fala uma coisa sobre uma guerra. O outro âncora da Fox News vai falar uma coisa oposta sobre a mesma guerra.
Sim, sim.
Entende? Eh, isso tá na televisão, mas está em todos os os as mídias sociais, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, tá em tudo. Então
Hum. Uhum.
Qual é a forma de saber se isso é verdade ou não? Né? É a pess
É, e me mesmo com todas essas informações que a gente recebe, ainda a gente acredita em algumas coisas e ainda cai, né, numas armadilhas. Não tem isso também?
É, mas é difícil, né? Eh, nós sabemos que, por exemplo, a Fox News e a e a CNN ou no Brasil, tem a Globo e a Record, e tudo. E a Jovem Pan, a a Band. Nós sabemos que esses grupos têm têm interesses financeiros, interesses políticos.
Aham. O o Tem o lado políticos. É, isso que eu ia falar. Os interesses políticos
Né?
Eles estão dominando, né, a
Então é difícil saber o que é a verdade, né?
É o que é o que interessa a eh, mais o que interessa pra eles, né? O que tá interessante mostrar e o que interessante fazer o público acreditar, né? E é isso que que tem passado. O que eles querem, exatamente, o que eles querem passar.
No que eles querem, né? Na naquilo naquilo que é bom pra eles, porque não tem como não é possível que a as mesmas notícias tenham 2 verdades diferentes. Então nós precisamos cada pessoa precisa, eh, ter os seus critérios, né? Tem gente que confia só na Fox News, tem gente que confia só na CNN, tem gente que confia só na Globo, tem gente que confia só na Record. E eu respeito isso.
Sim. Mas você não acha que com os com o tempo, né, lá desde lá de de trás, que vem Globo, lá, principalmente no Brasil, que é eh, aí, hoje a Record, você, eh, escuta falar mais da Record. A Globo deu uma caída, né? Eh, talvez tenha eu não sei. Era tão, né, era era tão respeitada, tão, né, ainda com não que não tenha, mas era o algo, assim, né, em quem estivesse na Globo, ou quem estivesse passando qualquer informação na Globo estaria, né, no auge, no no ápice da carreira, né?
Então. Então. Então eu s
Hoje não s hoje já não é mais assim, hein? Você não acha?
Sim, a Globo era sinônimo de verdade e tudo, e não quer dizer que seja hoje sinônimo de mentira não. Eu não tô acusando ninguém. Eu só acho que que é difícil você pegar a sua verdade pelo filtro dessas instituições. Tá? Então e ess esse lado é bem mais difícil, bem mais crítico. Assim, cada pessoa
Uhum. Sim sim. Aham. Sim.
tem que usar os seus próprios critérios para para discernir o que que é verdade e o que que não é verdade, tá? Porque confiar só nos nos veículos de comunicação não é suficiente mais. Agora
Sim. É verdade. É verdade.
Agora, na internet, criadores de conteúdo que não são canais de notícia criadores de conteúdo
Uhum.
Eh, também não é fácil.
Uhum.
Por exemplo para um senhor de 70 anos discernir que que, hã, vinagre com limão de manhã, corta
Sim.
alguma coisa.
Verdade, que aquilo ali va que aquilo vai ter algum resultado, né, que que vai levar realmente a cura daquilo que ele tá acreditando ele tá vendo ali né?
Sabe? É difícil, é. Então existe existem várias lendas na internet, e também lendas antigas que o limão corta gordura de carne bovina. Não é verdade como que corta? Corta com uma faca, o que que é cortar? <laughs>
Sim sim. É, e tem esse é.
Então, a palavra nem tem significado. E e as pessoas tomam vinagre com com o limão de manhã para melhorar o açúcar no sangue, isso não existe, isso não existe.
Uhum. Açúcar no sangue para tem mesmo isso. E e e is e a respeito por exemplo, de notícias, eh, em relação a tempo, eh, no caso de você morar nos Estados Unidos, você escuta muito assim, gente falando que vai ter furacão, vai passar um furacão, mas na verdade o furacão chega e nem é aquilo que aquela pessoa estava ali, ela faz até um drama, que ela está ali no vento, deve ligar uns ventiladores, você não acha que tem pouco também de exagero, não dá pra confiar muito?
Sim. É no no nos Estados Unidos especialmente nos Estados Unidos especialmente tem os canais do tempo né, são canais de TV, e canais do YouTube que só falam de previsão do tempo. E a audiência desses canais é ridícula de pequena, né. E como todo canal de televisão eles precisam vender propaganda, tá. Quando tem a possibilidade de um furacão, de um tornado, de uma enchente, de uma tempestade, de qualquer
Uhum. Aham.
coisa desse tipo, eles fazem um um auê.
Mas não é nem nem nem, eh, esses canais aí, né. É, mais conhecidos, mas aqueles eu falo mesmo na na própria internet, eh, no próprio Instagram, mostram pessoas dand esses influencers dando notícias sobre um furacão, né, baseado no que eles ouviram lá, e aí v a pessoa recebe aquela notícia, e aquilo é assustador, né, pra ela. Você vê tem isso? Tem muito isso assim? Você já viu isso?
Sim, né. Sim. Claro. Muito. E você saber qual é o objetivo dessas pessoas, o objetivo de ninguém é salvar a vida e proteger ninguém. O objetivo de quem tá na internet é é conseguir cliques e monetização, o objetivo da televisão é vender anúncio e faturar. Então, baseado nisso, aí você filtra um pouco da sua verdade, tá. Então, os canais de de tempo americanos fazem um carnaval em cima da possibilidade de um furacão.
Sim. Sim sim.
E na maioria das vezes os furacões estão sobre o mar, né, fazendo aquela rotação e assim que eles en existem, e assim que eles encostam na terra, perde força e e dissipa. Em em alguns em alguns poucos casos ele entra na terra a dentro e faz alguma coisa, e é claro que tem que ter tem aviso, mas eles exageram um pouco. E com razão, porque quando eles exageram, na minha casa mesmo, quando tem a possibilidade de furacão o canal do tempo fica ligado 24 horas por dia.
Aham. Uhum. Existem, né? É verdade. Sim. Uhum. Nossa, é.
Então eles estão ganhando uma uma audiência que não existe. <laughs>
Verdade. E e e e
Então eles estão anunciando Coca-Cola, anunciando
Sim. E a respeito da da, por exemplo, eh, de conteúdo que v na internet também, que passa, assim, as pessoas vendendo, fazendo propaganda do do produto dela, né. A pessoa lança lá um produto, e já é conhecido até, né, existem eh, produtos conhecidos na pelo nome da pessoa, que é uma influencer, um ou nome. Aí, os produtos chegam e não é nada daquilo, fala que é a coisa mais eh, que é maravilhoso aquilo, por exemplo, um perfume, um creme, ou, tem aquela, que vai fazer aquilo no seu rosto, que vai isso, ou uma vitamina né.
Então. <laughs> Aham. O o Brasil tem o Brasil é o rei de coisas assim desse tipo de de enganação, dá certo, né. A TecPix, uma câmera, que vende, ah, eu não sei se vende mais, mas até pouco tempo atrás vendeu. É o maior golpe que já existiu na na TV brasileira.
Uhum. Uhum.
Eles vendiam uma câmera de mil e poucos reais que tinha vários números, sabe. Nada a ver, assim, cinquenta milhões de megapixels, 90 não s mas aí chegava a máquina pra você, era uma caixinha de plástico que parecia um brinquedo de criança. O Brasil permite essas coisas.
Sim, sim. Então, você f você olha aquilo e compra como se fosse um, né, nossa vou, agora vou agora vou fazer tudo, né. Você você cria uma expectativa ali naquele produto, aí ele chega ele não é aquilo, né, que que você está me esperando. Sim.
Exatamente. E. É. Tá vendendo gato por lebre, isso é é imoral, é errado Mas desde que a empresa cumpra as exigências legais, trabalha dentro da lei, tudo bem. Eles podem vender o produto deles pelo preço que eles quiserem então eles vendem
Uhum. Uhum.
e se o cliente pede pra devolver, eles devolvem o dinheiro, devolvem tudo. Mas quantas mil pessoas deixam pra lá, né.
Sim sim. É, eu eu eu nem eu não não sei como que tá como funciona isso, né, mas você acha que eles devolvem dinheiro? Acho que, difícil. Eu acho que as coisas
E eles ganham dinheiro nisso. Eu ouvi falar de de uma pessoa que que reclamou e e colocou no correio de volta devolveu, sem sem problemas, tá. Mas esse não é o problema, o problema é que o comercial é enganoso, tá. E isso estamos falando de de empresas nacionais em rede nacional. Quando chega na internet
Uhum. Ah é. Hum. Sim. Então. É o conteúdo, exatamente.
e pessoas estão vendendo lá curso de inglês, curso de investimento na bolsa.
Sim.
Eh curso de como ficar rico em em 3, 2, 1, né, até até a frase é é cativante, fico fique rico em 3, 2, 1 compra o meu curso.
Como ficar rico, exatamente. Uhum. É verdade, tem existe muito isso, né? Uhum.
Eh.
É v
E aí, você começa a ver que a in a internet começa a ir atrás dessas pessoas, e às vezes a pessoa tá do lado de uma Ferrari ou alugada ou emprestada, sabe?
É. Hum, entendi. Ver
O dono o dono desse curso tá vendendo esse curso a uma pessoa que fala bem.
Você tá querendo dizer que eles fazem essa essa imagem, né, e realmente não são não não existe isso, né. Não Eles passam uma pessoa e que s eh, que são completamente outras pessoas. É só, realmente, pra fazer aquela é uma encenação, né?
Então existem poucas exceções, mas se a pessoa tá te s vendendo curso pra te ensinar a ficar rico
É uma encenação. Aham.
se ele fosse rico, ele não estava faze vendendo curso.
Ele não estaria fazendo o curso. <giggles> É, realmente.
É. Né, quantas vezes você já viu o uma pessoa multibilionária fazendo cursinho de como ficar rico no
Sim.
na internet. Então essa pessoa quer ficar rico com curso.
Uhum.
E tem gente que tem tanta vontade de vencer na vida que cai nessas coisas e os custos são caros, R$1000, R$4000, dependendo do nicho, sabe?
Ah, é verdade. Aham. Sim, sim.
Isso é uma afronta à À boa vontade da da população e pode, né?
É verdade. Sim, sim é verdade, tem muita gente, né, e e você já teve uma experiência que você, eh, viu ali um conteúdo, sei lá, achou que era confiável e e investiu e e deu super errado?
Eu não, <giggles> mas eu tenho 2 cunhados que compraram
Ai, e você Hum.
compraram curso de investimento na bolsa.
Ah, tá. Aham.
Coisa cara sim, por isso que eu falei R$4.000, porque o deles custou R$4.000.
Nossa! E ele e essa pessoa paga se q eles pagam por esse curso e depois num
E E recebe as aulas. É, recebe as aulas
Eles recebem então, existe lá as aulas, né. Aham.
e aquela aula lá o dono do curso que desenvolveu aquela aula eh, e não sabemos o histórico dessa pessoa, não sabemos se a pessoa é realmente um investidor multibilionário da bolsa ou se é um aspirante ou se a pessoa não sabemos nada eu eu eu principalmente não sei nada, talvez os meus cunhados investigaram tudo.
Uhum. Sim, sim. Uhum.
E claro que eu vou falar assim: "Fizeram isso e não deu em nada". Mas também não dá em nada depende do cliente, né, depende se eles in se eles fizeram a aula com dedicação, se eles entenderam, enfim.
Sim, sim. É.
Mas, eh, a internet é pra isso. Agora quando a pergunta é sobre notícia confiável, aí nós somos jogado aquele lado lá, atrás, né? O que que é notícia confiável? Lem lembra da pandemia?
Aham. E que que aconteceu?
"Notícia confiável". "Não faça isso". "Feche as escolas, feche o comércio". "Não trabalhe para sustentar sua família".
Ah. Sim, sim.
E quem achou que aquilo era absurdo, foi caçado na internet, foi foi demonizado, né?
É. Sim, sim.
E agora que tudo passou viu-se que as os problemas são irrecuperáveis. As crianças perderam 2 anos de escola que nunca vão recuperar. Então
É complicado, né? Muito eh, você acha que tem que fazer o que pra você ter, assim, eh, rapidamente, assim, um pra saber se aquilo realmente é checar, né? Sempre.
Prime hã checar onde? <laughs> Checar onde? Em outros sites? Então o bom é a gente saber um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de tudo. Porque, aí, quando disserem que o que aconteceu no Japão vai influenciar no Brasil, você fala assim: "Opa, é possível que isso aconteça assim"; "Opa, não. Isso não existe".
Não, checar. De alguma forma tem que secar checar. Aham. Entendi. Tá bom. É, interessante. Foi muito bom ouvir, né? Sobre esse conteúdo, aí, de ser confiável hoje. Você falou da, né, das da televisão. Foi interessante. Muito obrigada.
Né? Eu sou cismado com tudo. Você já viu que eu não confio em ninguém. <laughs> Eu acho que todo mundo tá mentindo, querendo vender alguma coisa. <laughs> Obrigado. Até.
Hum. É. <laughs> Até a próxima.